بُصّي، أنا كنت يعني بادئه مشروع لسّه يعني في أول خطواته.
أيوه.
كتبته على الورق وحدِّدته وكل حاجة، بس أنا كنت بافكّر في إزاي أحُط ال التحدّيات اللي ممكن تقابلني، العقبات اللي ممكن تُقَف في طريقي وأحُط لها بقى آآ يعني مثلًا خِطَط بديلة، أعرف إزاي مثلًا أحلِّل إن المشروع ده ممكن يقابله عَقبة إيه بالضبط والعَقبة دي أتصرّف معاها إزاي، أحُط لها الخِطة اللي أنا هاتصرّف فيها لو وِقِعت في الموقف دوّة. عارفة أفكار كتير جدًا كده وكنت حابّة أتبادل معاكِ الأفكار وأفكّر يعني أقول لِك على الأفكار اللي جات لي وفكّري معايا كده برضه لو الفكرة صح والَّا غلط، إيه رأيِك؟
أيوه فاهماكِ. تمام. آآ لأ، يعني أنا أكيد مُتفهِّماكِ ومُتفهِّمة اللي أنتِ حاسّة بيه آآ وأكيد عندكِ حق يعني ده برضه وَعْي منِّك إن أنتِ آآ تفكّري يعني أنتِ عملتِ كل مثلًا زي دراسة جَدوى كده للمشروع اللي أنتِ هتبتدي تدخُلي فيه وبرضه بت بتفكّري في إيه ممكن الحاجات اللي تواجهِك هي ممكن تكون آآ مُقلِقة شوية يعني آآ وهتقلِّل برضه من الحماس اللي هو في بداية المشروع اللي أنتِ أكيد حاسّة بيه، آآ بس هو برضه منطقي علشان تبقي حاطّة نَفْسِك يعني اللي هو م يعني مُترصِّدة أو آآ متوقَّعة أي حاجة ممكن تحصل وعاملة حسابِك عليها، فأكيد ده ذكاء جدًا منِّك يعني، وأكيد ده برضه آآ خطوة كويسة أوي وأنا معاكِ أكيد. آآ بس برضه خلّيني أفهم منِّك برضه شوية آآ عن آآ إيه برضه العقبات في ال اللي أنتِ مثلًا آآ بتقلَّقِك شوية في المشروع اللي أنتِ داخلة عليه دلوقتي؟
بالضبط. بُصي أكتر حاجة مخلّياني آآ قلقانة، آآ هو إن أفقد الحماس بعد فترة، يمكن دي أكتر حاجة، أو كمان آآ الأفكار نفسها لأن أنا المشروع بتاعي مبْنِي على أفكار. أنا هاشرح لِك أكتر عن المشروع عشان تتخيليه معايا و و وتبادليني كده تشوفي فكرتي؛ أنا آآ آآ باشتغل آآ أخصائي تعديل سلوك أطفال، وعايزة أعمل صفحة آآ أنزِّل عليها آآ فيديوهات أعمل قناة على اليوتيوب أنزِّل عليها آآ نصايح للأمهات، أنزِّل عليها فيديوهات آآ بالشكل دوّة، يبقى ب بشكل منتظم كده تبقى كنوع من الإرشادات، أو التوجيهات، أ النصايح أ أيًّا كان.
أيوه. يا ريت، أيوه. إمم. تمام. طب ده حلو أوي. تمام.
فمنها هتبقى آآ مفيدة للأمهات تتعلم منها وتستفيد، ومنها برضو هتبقى دعاية ليّا في شغلي لو حد بقى عايز ياخد استشارة، حد عايز يتابع مثلًا طفل في حاجة، فتبقى هي من الناحيتين. بس اللي مخوِّفني أو العقبات اللي حاسة إنها ممكن تقابلني، آآ أول حاجة ال المتابعين في البداية، حاسة إنه ممكن ما تحققش النجاح اللي أنا متخيلاه.
بالض تمام.
أو الموضوع ما يبقاش بالصورة اللي أنا تصورتها في دماغي، لأن أنتِ عارفة لما تبقي داخلة على مشروع كده بتبقي حاطة لنفسِك صورة، هيكل كده كبير من النجاحات اللي أنتِ هتحققيها، وإزاي هتشتغلي، والدنيا فأنا دي عقبة من العقبات اللي حاسة إنها ممكن تُقف معايا، غير كده كمان آآ فكرة إن أفكاري تنفذ، يعني أنا باشوف الناس المتابعين واللي عندهم يوتيوبر و وبينزِّلوا كل يوم بينزِّلوا حاجة، أنا أنا مش فاهمة هُم كل يوم بيجيبوا الأفكار دي منين! حاسة إن فكرة إن أنا كل يوم أنزِّل فكرة دي صعبة، يعني أنا لو مسكت كتاب علم النفس كله بتاع الطفل ونزِّلته من أوّله لآخره هاجي على آخر السنة هاكون نفذت، المعلومات بتنفذ، يعني أ أ هاقول للناس إيه؟ آآ ف حاسة بقى دي عقبة ممكن تقابلني، فحاسة إن أنا مثلًا ممكن بعد أو حتى أصلًا مراحل أنا مرتباها. ف
آه. أيوه. ده حقيقي. إمم. آآ بُصي هو أنتِ يعني برضو في البداية كده أنتِ عندِك هي دي بداية المشروع بتاعِك، فأنتِ في آآ أفكار كتير جدًا في دماغِك، وده برضو ممكن يكون ع يعني آآ محسّسِك بقلق وتوتر شوية، يعني أنتِ برضو لازم تكوني منظَمة أكتر علشان تبقي مِرتبة أفكارِك، يعني أنتِ فيه كذا حاجة مقلقاكِ، اللي هي مثلًا الحماس ممكن يقلّ شوية وفكرة ال عدد المتابعين هي أكيد عدد المتابعين ده بالبداية، يعني أنتِ لسه بس الأول تبتدي وتاخدي خطوة وتجهِّزي النصايح اللي أنتِ عاوزة تقدميها، والفيديوهات اللي أنتِ ممكن تنزِّليها، و وكمان طريقة كلامِك وحاجات كتير جدًا ممكن تساعدِك في يعني تشدّي بأسلوبِك آآ تلفتي آآ نظر الناس إن هي تحب إن هي تتابعِك، وت وتسمع منِك نصايحِك دي. طيب ماشي في حاجة تانية اللي أنتِ بتتكلمي عنها آآ اللي هي مثلًا الأفكار وكده، أنا عاوزة أقول لِك إن ناس كتير جدًا آآ ب عادي هُم بيك بي بيكرروا نفس الأفكار على فترات بعيدة بس بأساليب مختلفة، بس بشرح مختلف يعني فاهماني، ف فآه، بالضبط، هُم مش بيثبَتوا على مش مش كل يوم هُم ف آه بالضبط، ما هُم مش كل يوم في تنوُع، ومش كل يوم بيقدموا حاجات مختلفة. أصل برضو هو آآ كل شخص أو يوتيوبر مثلًا زي ما بتقولي، أو أي حد عامل عنده page أو مشهور يعني، أو الناس متابعاه، آآ م ب في تخصُص معين أيًّا كان التخصُص بتاعه فهو التخصُص بتاعه ده يعني الحاجة اللي هو مُلم بيها، أكيد المعلومات اللي عنده هتنفذ في يوم من الأيام يعني فاهماني، فُهم بيفضَلوا يكرروا في الحاجات على م مَدَى يعني حتى لو بع بعيد بس بأساليب وطرق مختلفة.
حلوة الفكرة دي. آه طبعًا، فاهماكِ. فكرة واحدة. فاهماكِ طبعًا. أنا ما كنتش واخدة بالي من الفكرة دي، م يعني ما كنتش واخدة بالي من ال من التكرار بس بشكل م مختلف فعجبتني أوي فكرتِك دي، إن الحاجة ممكن تتكرر بعد مدة طويلة بس بطريقة مختلفة مبتكرة عشان ت تدّي ش شكل مختلف للبداية، حلو جدًا. تعرفي كمان أنا فكرت إن يبقى آآ فيه مواسم كده آآ بتعدي علينا خلال السنة ف فعَلَى كل موسم مثلًا نبدأ نستغل الtrend اللي ظاهر في الموسم ده، ويبقى ن نخش من ناحيته، دي فكرة من الأفكار اللي حسيت إنها ممكن تبقى حل آآ للعقبات اللي ممكن تقابلني، كمان آه.
مختلف، ده حقيقي. بالضبط. بالضبط. بالضبط وأنا برضو أ عاوزة أقول لِك برضو إن يعني أطمنِك شوية فكرة ال إن أنتِ قلقانة من إن أنتِ بتحطي عقبات أو كده، يعني تفكيرِك ده برضو هو مش تشاؤم، أو أنتِ مثلًا آآ أنتِ كده بتفكري في أفكار سلبية أو كده، لأ بالعكس خالص أنا شايفة إن هو يعني أنتِ عندِك وعي كفاية وعندِك استعداد، فاللي بيفكّر في العقبات قبل ما بيبتدي يعني مش آآ شخص سلبي أبدًا، آآ خصوصًا لو أنتِ هتتحكمي فيها مش هتخلّيها هي اللي تتحكم فيكِ، أنتِ بتحاولي تحمي نفسِك والمجهود اللي أنتِ لسه هتبذليه في المشروع اللي أنتِ داخلة عليه، آآ بس برضو يعني أنتِ بتقولي إن أنتِ عندِك خبرة في ال في علم النفس، وخصوصًا يعني هتتخصصي أنتِ متخصصة في علم نفس الطفل فأنتِ عندِك آآ معلومات وحاجات كتير تقدري آآ تقدميها يعني، آآ بس لو قُلنا مثلًا لو افترضتِ مثلًا آآ عقبات وحاجات كتير برضو، قولي لي إيه أسوأ سيناريو يعني أنتِ برضو قلتِ لي كذا حاجة برضو، إيه الحاجة التانية اللي أنتِ شايفة إن هي ممكن تبقى عَقبة بالنسبة لِك أو مسببة لِك مشكلة يعني آآ مخلّياكِ برضو معطلاكِ عن إن أنتِ تبتدي شوية؟
ما هي بُصي هي الفكرة إن أنا عايزة أعرف إزاي العقبات دي واحددها قبل ما ابدأ المشروع ف فعملت مثلًا ممكن أعمل استبيان، فكّرت في فكرة الاستبيان، أعمل استبيان أعرضة على عدد من الناس ينزل نبدأ بيه كبداية في الصفحة أو بداية للناس أو م كمان ده بقى مش يتَوجة لل للعملا بتوعي أو المتابعين لأ يتَوجه لصانعي المحتوى نفْسهم أعمل لهم استبيان أعرف منهم أو إيه المشاكل اللي ممكن تكون واجهتهم وهُم شغالين ممكن عن خلال الاستبيان ده أكتشف العقبات اللي ممكن تقابل ال ال الناس وابدأ أحط لنفسي بقى خطط بديلة بُناءً على العقبات اللي قابلِت الناس اللي قَبلي، إيه رأيِك في فكرة زي كده؟
حلو أوي. بالضبط فهمتِك. بُصي أكيد فكرة زي كده حلوة جدًا وممكن تساعدِك إن أنتِ آآ د أفكار أنتِ حاجة لسه ما خُضتيهاش لسه هتخُوضيها لسه هتبتدي فيها، فأنتِ برضه مش هتكوني مُلِمة زي أشخاص هُم already بدأوا في الحاجة ومرّوا بتجارب كتير فيها. بالضبط، فهُم مرّوا بحاجات كتير أنتِ ممكن تكوني لسه مش واخدة بالِك منها أو مش عارفة أصلًا إن هي هتقابلِك، فدي فكرة حلوة أوي إن هُم هيساعدوكِ ي يفتّحوا آآ دماغِك كده لحاجات تانية أنتِ زي ما باقول لِك ما كنتيش واخدة بالِك منها فدي حقيقي فكرة حلوة أنتِ ممكن تعمليها. بس أنا برضه أ يعني برضه في في فكرة العقبات خلّينا آآ عاوزاكِ تفرّقي برضه ما بين أ الخوف والعقبة عشان برضه ما ي سيطرش عليكِ إحساس آآ زي ما كنت باقول لِك ال ال ال ال السلبيّة أو ال آآ ال الطاقة السلبيّة أو التفكير دايمًا في الخوف والعقبات يعني ما تخلّيش دايمًا ده كل تفكيرِك. يعني آآ أنتِ عَندِك معلومات، بالضبط، وعَندِك عِلم أنتِ هتقدميه <sniffs> فخلّي دايمًا الحماس بتاعِك ما يوقّفوش آآ كتر العقبات يعني آآ أنتِ تبتدي برضه إن أنتِ تبتدي وت وتخوضي التجربة وواحدة واحدة هتقابلي كل عقبة أكيد هتبقي آآ مرّة بمرّة أكيد هتبقي مُلِمة بحاجات في الأول قبل ما تدخلي يعني أنتِ قُلتِ في حاجات أنتِ حددتيها <sniffs> زي مثلًا عدد المتابعين أو ال الأفكار اللي أنتِ هتتكلمي عنها لسه بقى هتع لو عملتِ الإستبيان ده وشُفتِ الناس اللي اشتغلِت ك قبلِك و ومرّوا بإيه دي هتبقي أنتِ مُلِمة برضه بحاجات كتيرة أكيد هيظهر لِك حاجات مختلفة.
أنا قُلت كده آه. بالضبط. هاحاول طبعًا. فاهماكِ. إمم. عَندِك حق. طبعًا أكيد أنا هاشتغل على كده أوي و واحاول على قد ما اقدر إن أنا اجمّع كل ال الخبرات اللي قبل كده عشان أسلُك الطريق. بجد يعني مُتشكّرة ليكِ جدًا إنِك سمعتينِي وبادلتينِي بالأفكار الجميلة دي وشكرًا جدًا ليكِ.
يعني أنا أكيد معاكِ في أي وقت يعني العفو على إيه يعني هاسمعِك واكون موجودة معاكِ في أي وقت.